ああ、なるほど。だから結構、ま、趣味の方から掘り下げていくというか、ま、そっち方面で自分で調べていって、なんか、「これ良いかも」みたいなやつでね、見る良いかもしれないですね。
うん。 うんうんうん、うん。
ああ、でも、なんか、確かにそうかもしれない。お父さんはちょっと、あの、高いお酒が好きなんですよね。そう、あの、なんかなんかなんなんか、ちょっちゃんとした醸造所で、で、作られてる、なんか、ウイスキーみたいなやつが、好きなんで、なんか、それはなんか、期間限定のやつとかね、なんか、とあるじゃないすか、時々、なんか、何年もの、みたいな、100名限定みたいなやつ。ああいうのね、渡したら絶対喜ぶかもしんないなって、ちょっと今、考えてみて思いました。
ああ。 うん。ほお。 うんうん。うん。 うん。 うん、絶対喜びますね。
<chuckles>
それはいいですね。
まあ、高いかもしんないですけど、まあ、も、初プレゼントなんでね、それぐらい、ちょっとでも、良いかもしんないですね。
うん。 そうですよ。 はい、奮発してください。<laughs>
<laughs> 親はどうだろうな、まあ、うち、母親の方は、ちょっと、まあ、いい今後も考えますけど。まあ、でも凄いなんか良かったです、なんか、全体的にちょっと、プレゼントがあんまりやったことは無かったんで、ちょっと指標になるようなね、アドバイス頂けて、凄い全体的に助かりました。ちゃんと、あの、学校の方っていうか、まあゼミの方でも、ま、ちゃんとプレゼント選べそうですし、もう、ちょっと、母親の方も今後ちょっと、あの、今回のアドバイス活かして、より良いプレゼント選べたらなっていう風に思いました。ありがとうございました。
ええ。 ええ。 はい。あの、お役に立てて嬉しいです。あの、楽しんでください。
<chuckles>